Halo.
Halo selamat malam Kak, apa kabar? Iya, mhm mhm mhm.
Iya, mhm, selamat malam juga Mbaknya. Baik, baik banget dan, tentunya, eee, masih semangat e aku walaupun sudah malam ya. Mbaknya sendiri, masih semangat Mbak? <chuckles> Oke siap siap. Nah, mumpung kita berdua lagi ada, eee, di puncak semangat nih Mbak kayaknya, seru nih kalau kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang seru mungkin ya Mbak ya.
Iya, <chuckles> semangat! Semangat, semangat, semangat, mhm mhm, iya iya. Mhm. Iya betul. <chuckles> Iya iya. Betul betul, kayak contohnya mungkin series TV ya atau film. Heeh heeh.
Heeh, apa tuh Mbak? Ah, iya iya. Wah! Kayaknya, yang namanya tontonan itu kayaknya ya kebanyakan ada, seriel serial TV sama film ya Mbak ya kebanyakan sekarang ya, mhm, iya iya.
Mhm mhm. Iya. Mhm. Iya, iya betul, heeh heeh, apalagi sekarang ada platform streaming ya.
Mhm. Ah, betul tuh jadi nonton, nonton film itu atau serial televisi jadi lebih mudah ya Mbak ya, di mana aja, kapan aja, jadinya ya Mbak ya?
Mhm, mmm. Iya betul. Betul betul. Dulu kan apa ya, sebelum COVID lah ya Kak, opsinya itu cuman mungkin terbatas film ya kita belum lebih mengenal serial televisi.
Oh iya. Betul iya. Betul, paling kita nonton serial televisi itu di TV ya Mbak ya paling ya kayak, tayangnya jam berapa gitu enggak sih? Jadi kalau iya, heeh, nunggu iklan terus kalau kita kelewat ya udah kelewat enggak sih? Kalau sekarang kan iya, hilang gitu kan. Kalau sekarang kan kita bisa ya lewat web atau aplikasi kan, kita kayak heeh, kita tonton gitu kan mau episode berapa gitu, durasi berapa, iklan aja enggak ada gitu kan.
Mhm. Iya, TV nasional ya. Iya, betul ada iklan. Iya betul kayak hilang. Mhm, mhm mhm. Iya iya betul, iya betul. Iya iya, iya betul, betul. Iya betul, bisa kita akses di mana aja ya pakai hape gitu misal lagi nungguin apa gitu.
Heeh. Betul betul tuh, sama halnya kayak film ya Mbak ya kalau film kan dulu, identik di bioskop ya Mbak ya.
Iya iya betul, betul. Mhm, iya betul.
Mhm.
Sekarang kayak lebih, apa ya, lebih banyak film yang bisa kita tonton dalam sebulan kali ya, mhm.
Nah Mmm, iya betul tuh, heeh, betul tuh setuju. Nah tapi nih, Mbak ngomong-ngomongin soal televisi serial televisi dan film nih, Mbaknya sendiri dari kedua hal itu lebih milih yang mana tuh, Mbak?
Mhm, iya iya. Iya iya, mhm. Iya iya. Hmm, menarik sih ini antara film ya sama sereal televisi sih aku lebih cenderung suka serial televisi nih, Kak.
Iya. Mmm. Oh, iya iya. Kalau boleh tahu tuh alasannya kenapa tuh, Mbak?
Heeh heeh heeh. Nah, karena menurut aku serial televisi itu lebih dalam gitu ya, jadi kita lebih mengenal karakternya gitu. Jadi kayak misal karakternya meninggal gitu, kita lebih sedih gitu karena punya ikatan gitu kan. Mhm, dan mhm mhm.
Iya iya. Oh. Ah, iya iya, karena mungkin kalau serial televisi kan lama ya Mbak ya, kayak berminggu-minggu, berbulan-bulan, gitu kan tayangnya kan?
Iya. Betul betul, iya stres ya, heeh. Tapi kayak mungkin untuk serial yang udah siap nih, udah full episodenya, udah lengkap, itu mungkin aku lebih milih itu ya biar nggak stres nunggunya. Tapi secara keseluruhan sih aku suka serial televisi ya, karena ceritanya lebih dalam gitu secara keseluruhan. Kalau film kan kadang cuman mungkin di permukaan ya, Kak, ya.
Iya iya. Mhm. Oh, iya iya. Mhm. Iya iya. Heeh. Iya, betul tuh. <chuckles> Ya paling cuman kalau film kan paling, eee, dua mentok-mentok 2 jam ya, Mbak, ya, dan iya kadang setelah itu ya lupa lagi, gitu kan, kita nonton film lain kan ya, Mbak, ya.
Mhm, nah kalau Kakak sendiri mhm? Iya betul, kalau mhm? Iya, betul, betul. Kalau series kan lebih melekat ya kadang, untuk waktu yang lama. Mhm mhm, kalau Kakak tuh gimana?
Iya, betul tuh, Mbak. Iya tuh. Mmm, kalau aku sama ya, Mbak, yah. Aku lebih suka serial televisi gitu karena iya ada ikatan gitu kan, karena ya serial televisi kan tayangnya lebih lama gitu, terus iya apalagi kita nonton serial televisi yang lagi ongoing gitu, Mbak. Wah, itu setiap minggu rasanya selalu ter-hook gitu, Mbak.
Mhm. Mhm. Iya iya iya, betul, mhm. Iya betul. Mhm mhm. Iya iya. Iya betul, geregetan ya. Mhm. Iya betul, kayak gantung ya, kayak, aduh, gitu.
Mhm. Betul betul banget tuh, Mbak. Iya, nggak sabar ya. Ya kalau film kan heeh, iya kalau film ya udah lupa kan. Sehari aja, "Ah itu film apa ya? Aku nonton film apa tadi ya?" <chuckles> Gitu.
Nggak sabar. Heeh heeh. Iya kadang kayak bahkan udah lupa, gitu ya. Heeh. Iya iya. Iya betul, misal kayak contoh waktu itu ya, waktu aku zaman kuliah kayaknya, atau SMA itu ada film Hunger Games. Nah, itu tuh kayak setiap Hunger Games 1, 2, 3, itu jedanya 1 tahun apa 2 tahun gitu lah. Siapa yang masih ingat ya Hunger Games sebelumnya, Kak. Heeh heeh.
Ah, iya iya, heeh. Mhm. Iya. <chuckles> Betul betul banget. Ya kadang ada film yang sampai 10 tahun gitu mungkin atau 5 tahun atau 10 tahun gitu, baru ada sekuelnya gitu.
Iya. Betul betul. Iya, betul betul, apalagi kayak, eee, filmnya Marvel itu ya, Kak, ya.
Mhm. Iya, betul tuh. Nah heeh, dari film juga aku ngerasa apa ya, banyak adegan-adegan yang dipotong, gitu nggak sih Mbak. Contohnya apalagi
Mhm. Mhm mhm. Mhm. Apa? Mhm mhm. Iya, kayak terlalu cepat.
Iya, betul. Apalagi mungkin yang film yang diadaptasi dari novel gitu kan, kayak Harry Potter, gitu contohnya ya Mbak ya. Loh mhm. Nah itu, banyak yang dipotong gitu loh Mbak, karena kan, film durasinya cuma 2 jam ya Mbak ya, satu setengah jam lah, kalo secara umum, gitu. Dan ya, dan untuk meliputi novel yang panjang banget itu kayaknya emang enggak cukup ya Mbak ya, harusnya ya.
Mmm. Iya. Mhm mhm. Oh, iya betul betul. Hmm. Iya iya, betul betul. Iya. Iya betul. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Iya betul, seakan-akan mereka itu kayak terburu-buru gitu ya, karena dibatasi waktu, gitu.
Iya, betul. Mhm. Iya, justru heeh, justru kalau al ya pak serial televisi, sengaja enggak sih Mbak dibuat panjang-panjang, gitu. Apalagi kan, serial televisi Indonesia kan, yang kayak harusnya udah tamat, karena ratingnya bagus jadi kejar tayang gitu kan, Mbak. Kayak, diputer terus, gitu, dipanjang-panjangin, gitu. Alhasil tapi iya, tapi alhasil, ya, kadang ya Mbak ya, aku ng ngerasanya, serial televisi itu, makin enggak seru lagi, makin ke sana, gitu. Karena iya, karena kan, sut filmnya bagus gitu ya Mbak ya, dan, mereka enggak mau filmnya berakhir gitu, karena penghasilannya dari banyak kan. Jadi, sutradaranya mencoba dipanjang-panjangin ya, ujung-ujungnya enggak bagus lagi gitu film.
Heeh mhm. Iya. Iya betul. Mhm. Oh iya betul. Mhm. Iya iya iya. Iya betul. Iya iya betul, terus, mhm? Mhm mhm, iya iya. Mhm. Mhm. Iya betul. Mhm. Oh ya. Iya. Betul betul. <snorts> Iya, maksa ya Kak ya?
Mhm, betul tuh.
Mhm, dan kadang itu kayak dibikin amnesia itu loh Kak kalau serial Indonesia.
Ah, iya <laughs> amnesia ya jadi, lupa ingatan, ngulang lagi gitu ya Mbak ya.
Iya, betul. Iya betul klasik banget ya kalau, eee, serial Indonesia. Nah kalau serial TV, yang melekat gitu di hati Kakak itu apa?
Heeh, iya tuh. Heeh. Oh aku, eee, sempet nonton pokoknya, eee, yang namanya Two Broke Girls ya itu salah satu, serial televisi favorit aku Mbak. <chuckles>
Mhm. Iya. Heeh heeh, heeh. Oh, kenapa tuh, Kak?
Ah, Two Two Broke Girls gitu karena, eee, ya, sedikit apa ya Mbak ya, sedikit sama gitu sama kehidupan aku sama-sama, eee, broke, atau miskin gitu. <chuckles>
Iya iya iya. Heeh heeh, oh. <laughs> Maksudnya bisa ini ya, bisa relate, ya, bisa memahami karakter tersebut, oh gitu gitu, biasanya emang, eee, apa ya, serial televisi yang sesuai dengan kita itu lebih melekat gitu ya Kak, di hati kita, heeh, mhm mhm, terus yang apalagi kalau mhm mhm, gimana?
Iya betul tuh, iya, heeh. Mhm. Iya betul, betul banget tuh Mbak, iya setuju. Nah kalau heeh, kalau Mbaknya sendiri apa tuh Mbak kalau boleh tahu? Ada enggak sih kayak serial televisi atau film gitu yang melekat?
Mhm. Heeh heeh, iya. Yang melekat itu kalau misalnya yang relate gitu aku lupa apa ya, cuman yang kayak seru banget terus kayak ini film eh ini serial horor plus melekat itu ada namanya Stranger Things.
Hmm. Iya. Hmm. Mhm. Mhm. Ah, iya iya, heeh. Wah aku tahu itu filmnya, ya bagus ya ya sebenarnya televisinya, serialnya.
Heeh heeh. Iya. Iya, heeh, aku suka banget kayak, apa ya, mungkin itu yang ke aktornya anak-anak ya tapi kayak, eee, pas nonton itu berasa gitu kita kerasa ikut main di dalamnya gitu ya. Mhm mhm mhm. Mhm?
Mhm, iya. Hmm. Iya. Mhm. Oh, iya iya. Nah, tapi nih Mbak, kalau aku nanya ke Mbak sendiri nih, untuk perkembangan karakter di Stranger Things itu gimana sih Mbak menurut, Mbak?
Iya. Iya iya, mhm. Menurutku perkembangan karakternya sih, mmm, nggak terlalu signifikan ya. Tapi maksudnya kita dibawa oleh perjalanan itu kan melawan monsternya itu. Jadi kayak, eee, apa ya, ada horornya, ada merindingnya, tapi kayak ada kekeluargaan gitu. Jadi kayak terasa hangat gitu, Kak. Kakak nonton juga nggak Stranger Things itu?
Hmm. Mhm, iya iya. Heeh. Mmm, iya iya, heeh. Mhm. Mmm, iya iya. Oh, aku sempet nonton beberapa, eee, episode ya, cuman karena udah lama itu udah kayak lupa lagi gitu, Mbak. <chuckles> Dan iya memang aku nangkepnya Mbak ya, kalau perkembangan karakter di serial televisi itu biasanya tidak terlalu signifikan gitu loh, Mbak. Dia iya ngikutin alur gitu enggak sih? Iya betul tuh.
Mhm. Iya iya. Iya iya iya iya, betul betul. Mhm. Mhm mhm. Iya. Oh, iya iya betul, karena mereka lama ya? Iya betul, kayak, eee, nggak kelihatan ya, kecuali kalau film tuh kayak tiba-tiba dipercepat 10 tahun kemudian, gitu ya.
Iya, betul tuh. Nah, paling untuk perkembangan karakter itu waktu, apa ya, season-nya berubah gitu. Kayak season 1 ke season 2 gitu Kak, ada time skip. Nah biasanya biasanya waktu itu, biasanya perkembang karakternya jadi, eee, jauh banget, gitu.
Mhm. Mhm mhm. Iya iya betul. Oh iya betul betul. Mhm. Iya iya, betul betul. Ha, mhm mhm, betul. Nah kalau, eee, Kakak nih milih ada nggak waktu yang kayak "ah bosen nih nonton series TV, milih nonton film aja nih" gitu, ada nggak? Tapi kayak, kapan gitu kira-kira?
Mhm. Yah. Heeh. Mhm. Mmm, ada ada nih, Mbak. Nah, mungkin kalau yang pertama ya alasannya kalau aku ngelihat film yang benar-benar aku suka gitu Mbak, kadang kan iya, kadang kan kita nonton serial TV kan kadang kayak terlalu panjang nggak sih, Mbak?
Mhm. Iya iya, mhm. Iya. Mhm mhm. Mhm. Iya iya, betul.
Mhm. Ada, setahu aku ada loh kayak, apa ya, serial televisi yang diadaptasi gitu jadi film atau sebaliknya gitu. Ada film yang diadaptasi jadi serial TV gitu.
Heeh. Mhm. Mhm, Oh. Oh ya ya ya ya. Mhm mhm. Oh gitu, ada ya?
Ada. Nah, mmm, Harry Potter gitu setahu aku kan itu film ya, Mbak, ya. Nah, itu sekarang itu mau dibuat, eee, jadi serial TV gitu, mau diadaptasi gitu, Mbak.
Mhm. Iya iya. Mhm. Oh gitu.
Iya. Nah, contohnya mungkin. iya, contohnya mungkin banyak sih sebenarnya yang dari film itu di adaptasi jadi, eee, serial TV, gitu. Contohnya kayak Tangled gitu Mbak, tahu kan yang film Tangled Ralph Disney itu kan? Nah, itu setahu aku ada serial televisinya tuh, Mbak.
Mhm. Oh, menarik sih. Mhm. Iya iya iya. Oh, iya iya ya. Rapunzel itu. Iya iya, betul. Mhm. Oh gitu.
Iya, karena memang populer gitu kan, nah jadi iya mau diperpanjang gitu, dibuat serial televisinya, gitu.
Mhm. Iya iya iya. Mhm mhm. Mhm mhm, Oh, ya ya, jadi kayak, mmm, nggak, apa ya, ternyata semua televisi itu ada juga yang diadaptasi jadi film ya. Karena mungkin ya itu tadi balik ke sinetron Indonesia produsernya ingin, eee, memproduksi lagi gitu ya.
Ya, betul. Heeh. <chuckles> Iya betul tuh dan memang ya, apa ya, kadang kalau filmnya terlalu populer itu, uh, mau diper dipanjang-panjangin gitu bahkan dibuat serial televisi gitu, supaya iya supaya penontonnya apa, tetap ter-hook gitu, terikat ya sama ha filmnya gitu.
Mhm mhm. Iya iya betul. Oh iya iya betul. Mhm mhm. Oh iya iya betul betul, heeh heeh. Aku juga tahu sih ini Kak, eee, misal ya sebelum kan serial TV, ini populer sejak, COVID ya, nah sebelumu
Ya betul.
sebelum COVID ini, mmm, itu kan lebih banyak film ya, terus waktu setelah COVID ini, eee, para produser film itu berusaha untuk menjadikan film ini serial TV gitu karena mereka ada yang bilang kayak, "aduh nyesel" gitu kayak, "Tahu gitu aku buat serial TV. Tapi serial TV baru booming setelah, COVID," katanya gitu. Wad ner.
Mhm. Mmm, iya betul. Mhm. Mmm. Oh ya ya. Heeh. Mhm. Mmm. Mmm, iya betul.
Mhm mhm, jadi kayak, mhm?
Iya karena mungkin ya se heeh, karena mungkin kan setelah COVID ini kan, apa ya masyarakat kan lebih diperkenalkan ya Mbak ya sama kayak, eee, streaming-streaming platform gitu kan, terus, iya terus kan, mmm, orang-orang kan waktu apa ya COVID juga kan, lebih banyak, eee, menonton film kan nah jadinya, dia mengerti gitu dia, relate sama karakternya, dia paham sama karakternya dan kalaupun, film itu dibuat serial televisi nah jadi dia ngerti gitu, jadi dia tahu gitu loh.
Iya. Iya iya betul. Iya iya betul, heeh, betul. Mhm mhm. Iya iya betul. Mhm mhm. Iya. Mhm mhm. Iya iya betul, mhm mhm, oh iya iya betul betul, heeh, jadi kayak, apa ya, lebih mendalami ya maksudnya mungkin yang belum diceritakan di dalam film gitu ya.
Iya. Iya, heeh, betul tuh setuju tuh Mbak <chuckles> ya kayaknya heeh, gimana tuh, Mbak?
Mhm mhm. Iya iya, nah tapi kayak mmm? Aku penasaran nih kayak walaupun ya kan, eee, pasti ada lah ya film yang berkesan gitu walaupun kayak, eee, nggak banyak dibandingkan serial TV nah, tapi kalau, eee, secara keseluruhan nih Kakak lebih milih, eee, plot yang padat atau cepat ya? Misal kayak film, film misteri itu kan lebih enak kalau dalam film ya Kak ya karena kayak lebih kejawab gitu, dibanding sereal televisi, itu kan kalau misteri lama banget tuh.
Mhm? Iya. Heeh. Oh, iya iya, heeh, iya betul, <chuckles> betul tuh. Iya, enggak habis-habis jatuhnya ya Mbak ya <chuckles> bosan kita kan nontonnya kan.
Iya iya jatuhnya kayak Heeh, betul, nah itu mending mana kalau secara genre misteri?
Heeh. Oh kalau sec ngomongin misteri ya aku suka yang padat gitu loh Mbak, karena enggak selamanya aku selalu takut gitu loh dan kebanyakan film-film tidak sutradaranya tidak bisa gitu loh, membuat kita takut dalam jangka waktu yang lama gitu, Mbak.
Iya iya iya. Mhm mhm. Iya iya betul. Mhm. <chuckles> Iya. Iya betul, kadang kayak ada mungkin, eee, beberapa episode yang "ini apaan sih" gitu ya, "ini nggak nakutin" gitu, mhm mhm, makanya lebih baik
Ah, iya betul tuh, <chuckles> Heeh, setuju tuh, ya memang kalau film he horor agak tricky ya Mbak ya.
Iya iya betul, soalnya, eee, setahu aku sendiri nih kayaknya jarang ya sereal televisi horor.
Oh, iya iya ek betul tuh Mbak. Ya. Terima kasih ya obrolannya ya, wah keren sekali, Mbak. <chuckles>
Heeh. Lebih s iya iya betul, iya iya.